امم، أنت شايف إن لازم يبقى في قوانين كده وسياسة تحكم الناس دي شويّة.
آه، آه، آه، أنا شايف الصراحة إن المفروض يسنُّوا قوانين ويبقى فيه مخالفات وغرامات للي يخالف حاجة زي دي، لإن الموضوع بقى يعني بقى موضوع شبه كارثي يعني. إحنا على فكرة أصلًا في احتباس حراري والكوكب كلّه بيعاني من المشكلة ديَّة، إن ب من كتر الدخّان ومن كتر المخلَّفات والحرايق والكلام اللي بيحصل ده، ب الكوكب نفسه بقت فيه احت خ احتباس حراري، لدرجة إن أنت الواحد بيبقى فيه الصيف والشتا والكلام ده، ما هو ده بسبب الكل الموضوع ده ال تلاقي الجو حر أوي في الصيف، وسقعة أوي في الشتا، والجو ما عادش زي الأوّل، ده بسبب ال الحاجات دي بالفعل، وأنا قرأت في الموضوع دَوَّة وبحثت عنّه، وبالفعل الموضوع دوّة أ أسبابه الحاجات ديَّة يعني.
امم. امم. امم. امم. امم. امم. امم احكِ لي، آه. امم، طيب يعني مثلًا آآ، هو معروف إن حتّى لو البلد أو ال ال ال السياسة قررت إنها تسِن قوانين عشان تمنع الحاجات دي شويَّة، الأفراد ذات نفسهم ما بيبقوش بيساعدوا، همّ الأفراد ذات نفسهم يعملوا إيه بحيث إن يعني مش شرط إن المجتمع نفسه هو اللي يعمل كده؟
حقيقي، حقيقي، وهي وهي دي المشكلة فعلًا، هي دي المشكلة فعلًا، دي مشكلة وعي، يعني على على الرغم إن الحكومة ساعات بتنزّل قرارات ومنزّلة ويا جماعة واعملوا وكده، بس تلاقى الناس مكبَّرة دماغها. <tsk> دي بقى ضرورة ممكن مثلًا
امم. امم. امم.
ن يكون لها حل زي السوشيال ميديا يكون ليها تأثير في الموضوع، آآ يب يعني ينشروا برضو في التليفزيون، آه، آه، يكون في توعية أكتر، ويكون في مثلًا حملات، يعني يعدُّوا كده مثلًا رئيس الحي أو الحي يعدِّي كده بحملة يشوف مثلًا حد مولع في زبالة والّا حاجة، ياخده يعمل له محضر، يعني آآ، لو أي إجراء تم بالفعل ساعتها الناس ممكن تخاف، أو التوعية الزيادة عن اللازم، وزي ما بيقولوا الزَّن على الودان أمرّ من السحر. أ أ لم لمّا الناس نفسها لمّا تلاقي في آآ كلام كتير وكلّه شويّة توعية، وكل شويّة حملات، ويا جماعة ما ينفعش، ولو مثلًا آآ أهل ال أهل المنطقة مثلًا أو أهل الحي نفسهم جمَّعوا نفسهم وعملوا حملات تن تنضيف للحي، همّ لمّا همّ نفسهم ينضفوا الحي وينضفوا المنطقة اللي هم قاعدين فيها هيفكرو ألف مرّة قبل ما يرموا مثلًا زبالة أو قبل ما يولعوا في حاجة، لإن همّ اللي بينضفوا فهيقول لك لأ. أيوه آه، إن لم لمّا الناس تتكاتف مع بعضها و وهي اللي ت تعمل حاجتها وتنضف هيبقى عندها اهتمام أكتر، وهيبقى عندها يعني إيه حاجة شبه يعني آآ، إن همّ يكون عندهم مسؤوليّة أكتر بالموضوع، لإن أنا لمّا أكون مثلًا تعبت في حاجة مش هاضطر إن أنا أبوظها أو أضطر إن أنا أعمل، لأن أنا أنا اللي منضف، أنا اللي تاعب، وأنا اللي طالع عيني في حاجة زي دي، لمّا أشوف حد ساعتها بيرمي زبالة أو كده، أنا ساعتها أنا ممكن أنا اللي أكلمه، هي هتي هتيجي هتيجي بحاجة شبه دي يعني.
امم. ويهتمُّوا بإن همّ يوعُّوا الناس أكتر في الحتَّة دي يعني امم. امم. امم. امم. امم. امم. امم. شكله حلو فعلًا أوي. آه، فهمتَك، آه. امم. امم.

آه، حصل حصل حاجة زي دي عندي في المنطقة. يعني أنا من كام سنة، آآ، بس مش مش مش فترة طويلة يعني. آآ، كان عندنا مشكلة إن الناس كتير أوي بيرموا زبالة وكده، و يعني كان في غياب شوية من الحي وكده. فإحنا جينا هنا عملنا قلنا طب إيه رأيكم ما نيجي مثلًا كل يوم جمعة، نلِم نفسِنا شباب المنطقة ونلِم الزبالة؟
احكِ لي طيب، قل لي. إمم. إمم. إمم. إمم. حلو أوي، حلو أوي أوي.
عملنا team كبير وآه آه، وقعدنا قعدنا فيها كام شهر يعني آه، نجحنا والدنيا بقت أنض أصل أنت أنت اللي منضف الحاجة. فأنت قبل ما ترمي زبالة مثلًا، هتفكر مِيّة مرة قبل ما ترميها، وغير كده برضه ما كانش في صناديق باسكت كتير في الشارع. فالناس تقول لك إيه "طب وأنا هارمي إيه طب ما أرمي في الشارع بقى" لأ، حطينا صناديق حطينا صناديق باسكت على مسافات، ولما الناس لقت الصندوق أصل أنا لما يكون قدامي صندوق باسكت يعني إيه اللي يخليني أرمي على الأرض؟
ونَجحتوا في الموضوع ده؟ إمم. إمم. إمم. إمم.
ما أرمى في الصندوق.
آمم م ما هو معروف بقى هي ثقافة الوعي عند الناس عمومًا مختلفة، اللي هو ممكن مثلًا لو مشيت 10 متر قدام مثلًا ألاقي الباسكت لأ، أنا مش عايزة أمشي ال10 متر دول، فأنا هارمي هنا وخلاص ولما العربية تيجي بقى تبقى تاخد الحاجة كلها.
آه، أنا معاكِ. آه، آه أنا معاكِ إن في ناس بتكسل، وفي ناس برضه ممكن يكون قدام منه باسكت الزبالة و و ويكسل إن هو يرُوح يرميه وم وم وممكن يرميه جنبه كمان، أنا أنا أنا أنا معاكِ في النقطة ديّة، بس يعني آآ هي بتبقى ثقافة الشخص نفْسه يعني، أنت أنت مش عايز تقعد في حتة نضيفة بقى يعني دي حاجة دي مشكلتك أنت.
إمم. ما ي آه. إمم. إمم. أيوه، ما هي الفكرة إزاي هنقنِع آه، إزاي نقنِع بقى الأفراد، يعني إحنا اتكلمنا في موضوع السياسات والقوانين وكده إنها ممكن تتسن وممكن تتعمل، بس المشكلة حاليًا الأكتر في الأفراد، إزاي نقنع الأفراد بكده؟ يعني أنت حليت ح ح مشكلة مثلًا مشكلة الوعي في إن إحنا ن نحاول على الSocial Media إن إحنا نتكلم كتير ونقول مرة و2 و3 وإن الزن على الودان أمَر من السحر، بس هل في طُرق تانية مُجدية أكتر؟